Hem, bah, en fait, s m b si tu veux, je pense que le l le fait de pouvoir dire la vérité, heu, vraiment à quelqu'un, à un ami, à un proche, heu, tu vois? Heu, ça fait partie aussi, hem, heu, du f du du d'une preuve d'amour pour moi, tu vois? C'est-à-dire que tu tu fais suffisamment confiance à la personne en face pour pouvoir lui dire des choses qui peuvent être difficiles. Encore une fois, je je suis comme toi, tu vois, j'exclus les les petits mensonges, heu heu, un peu du quotidien. Mais, heu et et du coup, c'est vrai que, bah, si quelqu'un me dit pas la vérité, je me dis: «C'est parce qu'il a pas osé, parce que g est-ce que je renvoie un truc où je v» z heu, tu vois, heu, je peux pas accepter? Ou, heu, est-ce qu'il y a un manque de confiance? Ou est-ce qu'il y a peur de ma réaction? Et, heu, et du coup, ça peut me rendre vraiment triste. Je pense que c'est plus de la tristesse que de la que de la colère, ouais, je pense.
Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Exactement, ouais. Oui. Ah oui? Et est-ce que ça change ta façon de faire c confiance à cette personne?